Bueno, yo considero que son términos que se manejan hace mucho tiempo, pero que no estaban permitidos. Sí, exactamente. Era como
¿Estaban como en tabú, tal vez? Exacto. Y te juzgaban, si uno decía: "Voy a buscar ayuda", decía: "Ay, pero"
Exacto.
"no sé".
Sí, como, ¿por qué vas a buscar ayuda? ¿No eres tan fuerte como para lograrlo solo o estás loco o qué problema tienes? Exacto, eh, pienso que sí, estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices sobre la pandemia, que eso ayudó a mostrar más al mundo y a evidenciar que definitivamente necesitamos unos de otros en diferentes formas. Entonces, así como tú necesitas de una sociedad que te apoye, también necesitas de profesionales que te guíen en cuanto a tu salud emocional Cuando tú te sientes. E exacto.
Exacto. Sí. Y no está mal. Y no es que no es que no es que estás loco, no es que eres débil, o simplemente buscas una ayuda, como quien lleva el auto a reparar a un mecánico, ¿no?
No. Exactamente. O cuando tú vas y te pones unas vacunas antes de que te dé una enfermedad, ¿verdad? Eso lo hacemos normalmente.
Ujú. Me gusta ese ejemplo mucho, claro que sí. O sea, ju hasta un tema preventivo.
Entonces, tú vas para